देखिए अ, मैं ना बहुत ही परेशान हूँ, हाल ही में ना मुझे अ, पेट की बहुत ही समस्या हो गई और मुझे लगता है कि इसका इसके पीछे ना बाहर के अ, खाने जो होते हैं स्नैक्स होते हैं प्रोसेस फू फूड्स होते हैं जैसे। तो एक्चुअली हुआ ये है कि मैं ये बचपन से ही खाता था, बचपन से ना मुझे ये सब खाने की आदत लग गई बाहर का खाना, और धीरे-धीरे मैंने अ, अपने लक्षण अ, कुछ आने लगे मेरे में कभी अ, मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा कभी पेट में ना दर्द भी होते रहता था।
अच्छा। हाँ जी। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ।
और अ, इन सब चीज़ों से ना मैं बहुत ही परेशान हो गया और हुआ यू की अ, मुझे लगता है कि ना इस वजह से मैं थोड़ा डिप्रेस्ड भी रहने लगा, क्योंकि बार-बार ऐसे अ, दर्द और परेशानी की वजह से ना इतना स्ट्रेस होता था कि कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं हो गई। तो अ, हाल ही में अ, मैंने अ, एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये सब बाहर की चीज़ें खाना अ, कम करो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों पे कंट्रोल बनाऊँ, लेकिन पता नहीं हो नहीं पा रही है कंट्रोल। कभी भी बाहर जैसे ही निकलता हूँ, कुछ न कुछ दिख जाती है, और फिर क्रेविंग्स आने लगती है, फिर जा जाके मैं खा लेता हूँ। तो मैं बहुत हो गया हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अ, ये भी हो गया है कि जैसे अ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कि ये होता है तो गंभीर समस्या दिख जाती है, वहाँ पे दिख जाती है कि ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है, ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों से ना मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ? और बस पता नहीं कैसे ठीक होगा? जी।
अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। तो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपकी जो बात है, क्रेविंग्स और स्नैक्स कंट्रोल को लेकर के, तो मैं पूरी तरह समझ पा रहा हूँ पर होता क्या है ना की, अभी की जो हमारा दिनचर्या है और जो हमारा अ, जो पूरा डेली लाइफ चल रहा है, उसकी वजह से ना हमारे पास समय भी नहीं होता कि हम कुछ पौष्टिक बना पाएँ या पौष्टिक खा पाएँ। तो फिर कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो खाना हमारी मजबूरी बन जाता है, ठीक है? पर ना, इस चीज़ को मैं समझता भी हूँ कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, पर अ, अभी मैं इस चीज़ पर आता हूँ कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके बाद में आपको मैं अ, इस चीज़ के बारे में और अच्छे से बता पाऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं आगे, जिससे आपको ये दिक्कतें और ये क्रेविंग्स थोड़ी सी कम हो सकती है। तो जो क्रेविंग्स आम तौर पर किस समय और किस जगह होती हैं? मतलब ऐसा कोई समय है और ऐसी कोई अ, जगह है जैसे पानी-पूरी खाना पसंद है तो वो जो एक पानी-पूरी वाला है उसी के ठेले पर जाके वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो मुझे खाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई समय या जगह है?
हाँ। जी। ठीक है। देखिए अ, वहाँ ऐसा जगह है मैं बताऊँ तो मैं जब भी अ, दोस्तों के साथ बाहर निकलता हूँ और जब बाहर निकलता हूँ तो दोस्त लोग तो खाते ही हैं। तो फिर मैं अ, डॉक्टर ने तो मना किया है बट फिर भी उ म पता नहीं क्यों मुझे अ, उस अ, दोस्त के साथ रहने पे मैं खा ही लेता हूँ कभी समोसे खा लिए कभी अ, बर्गर चला गया बर्गर खा लिया, बर्गर किंग चला गया। तो ऐसे करके न मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ कितना भी चाहूँ कि बाहर की अ, ये सब चीज़ें नहीं खाऊँ, ये मैदे हार्म करते हैं ये सब अ, उन्होंने डॉक्टर ने बताया है कि ये सब चीज़ें मत खाया करो। अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन करो एक्सरसाइज़ करो। न एक्सरसाइज़ पे ध्यान जा रहा है, ना ना मेरे क्रेविंग्स पे कंट्रोल हो रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुद से परेशान हो गया हूँ, क्या ही बताऊँ।
अच्छा, अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। मतलब ये बात मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, कि ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा रहीं हैं पर आप ठीक है आप उसके ऊपर संयम नहीं लगा पा रहे हैं और आपको ये भी पता है, कि व्यायाम भी आपके जीवन का हिस्सा होगा तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आप कौन-सा स्नैक्स ज़्यादा खाते हैं? और आमतौर पर
जी।
मतलब कितनी बार खाते हैं? और एक साथ अगर आप ऐसे ऐसा तो नहीं होता न कि एक साथ 4-4 5-5 बर्गर खा लिए या मतलब आप ऐसे किसी तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं खा लेते?
देखिए अ, मुझे ना थोड़ी अ, पेट की समस्या है, तो मुझे कंप्लीटली बंद करनी है, और हाँ मैंने कम की हैं बाहर की चीज़ें बट फिर भी अ अ, डॉक्टर ने बोला है कि कंप्लीटली बंद करो तभी अंदर से आपका गट हील हो पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों जो होती हैं वो अ, ऐज़ अ, ब गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस करती हैं तो अ, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करो। अ, घर की चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाओ, उन्होंने बताया अ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, <smacks lips> पर मैं हो नहीं पाता हर दिन निकलो कुछ न कुछ अनहेल्दी सी चीज़ खा ही लेता हूँ, कभी बर्गर खा लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली अ, 3 बर्गर, 5 बर्गर खाए जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है लेकिन अ, वो भी जो मैं खा रहा हूँ कंप्लीटली मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से मैं बंद कर दूँ, पूरी तरह से मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊँ अपने डाइट पे। तो ये नहीं हो ग पा रहा है एक्चुअली मुझसे।
अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है मैं इसमें आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और उससे पहले आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आपको जब ये अ, क्रेविंग्स या फिर ऐसा अ, कुछ उट-पटांग खाने का मन करता है तो भूख लगती है या फिर किसी तनाव की वज़ह से, या होता है ना कुछ लोग जो भावनाओं में ग्रसित होकर भी खाना खाते हैं? या फिर आपको उबाऊ-सा लगता है इसलिए आप खाते हैं। मतलब कोई ऐसा कुछ कारण है कि मैं आप क्यों खाते हैं इतना ऐसा?
हाँ। ये अ, मुझे एक्ज़ेक्टली कारण तो नहीं पता। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि अ, जब मैं ज़्यादातर मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ तब या मुझे अ, लगता है कभी-कभी कि अ, मुझे बहुत ही क्रेविंग्स आ रही है अंदर से अ इच्छा आती है बहुत ही खाने की तेज़ इच्छा। तो मैं सीधे जाकर खा लेता हूँ। और कभी-कभी बताऊँ तो अ, कभी-कभी घर का भी खाना पसंद नहीं आता ना क्योंकि हेल्दी चीज़ें उतनी स्वादिष्ट तो होती नहीं। तो और ऐसी-ऐसी मैं अ अ, रील्स वगैरह देखता हूँ उसमें मेरे मुँह में अ, पानी-सी आ जाती है देख कर तो मुझे तो मैं वापस चला जाता हूँ फिर खा लेता हूँ। जी।
हाँ, जी। अच्छा। हाँ। बराबर। अच्छा। जी, जी। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। पर अ, मैं आपको कुछ इस पर राय दूँ उससे पहले मेरा एक और सवाल है कि जो आपकी दिनचर्या है, जैसे कि नींद और खाना और आपका जो नियमित समय है वो कैसा है? मतलब आप सुबह उठने के बाद क्या-क्या करते हैं? और आपका दिनचर्या किस तरह से गुज़रता है? वो कुछ बता सकते हैं आप।
जी। जी, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। मेरा अ, शुरुआत में ना, मेरा दिनचर्या बहुत ही ख़राब था। मैं 10 बजे उठता था, कभी-कभी उससे भी लेट, रात भर जागते रहता था, ठीक से मेरी नींद नहीं होती थी। उस समय की बात करूँ, तो उस समय मैं ज़्यादा ही अनहेल्दी खाता था और उस वज़ह से मेरी नींद भी काफ़ी ख़राब रहती थी। लेकिन अब जा के थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी-सी अ, मैं बोलूँ, तो हेल्थ एंड एंग्ज़ायटी जैसी फ़ील होती है, गूगल सर्च वगैरह ज़्यादा करता हूँ। तो अ, ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही हैं और अ, अभी की अ, बताऊँ, तो अभी मैं ठीक हूँ, सुबह उठता हूँ, कभी-कभी एक्सरसाइज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये होता है कि अब डेली नहीं कर पाता हूँ। ये
अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा।
होना चाहिए कि आप कन्टिन्यू करो, तभी तो फ़ायदे मिलेंगे ना। वीकली में 1-2 बार हो पाता है और ये भी बताएँगे कि म अप अपने दिमाग को पे दिमाग पे काबू कैसे करें इन सब चीज़ों के लिए?
जी, बिल्कुल। जी, जी। देखिए, मैं आपको ना अब मैं पूरी तरह से मैं आपकी जो परिस्थिति है, वो समझ चूका हूँ। तो मैं आपको एक-एक करके चीज़ों के बारे में बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे अपने आप पर काबू पा सकते हैं। वो खाना हो, सोना हो या फिर कुछ और करना हो। तो आप सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं?
ठीक है। हाँ। सोशल मीडिया मैं चलाता हूँ, लेकिन अभी मैंने कम कर दिया। सोशल मीडिया मैं ज़्यादातर अ, रील्स चलाता हूँ, रील्स देखता हूँ। और वहाँ पे मैं ज़्यादातर मुझे अफ अ, फूड्स वाली रील्स आती हैं। ये चीज़ न ट्रिगर करते रहती हैं एक दिन पहले से।
अच्छा। हाँ जी। हाँ, बस। मैं यही समझना चाह रहा था। देखिए आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले ना आप अपना जो दिनचर्या है ना, उसको सही करने की कोशिश कीजिए। यानि की समय पर उठना, समय पर खाना और समय पर सोना इसके समय को निर्धारित कीजिए। आप अगर कोशिश करें तो रात को 8 से पहले जो खा सकते हैं खा लीजिए। यानि की खाना, बाहर का अ, बाहर का कुछ नहीं खाना है। कुछ वक़्त के लिए आप अपने आपको अ, जैसे होता है ना 21 दिन तक आप नियम बनाइए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो चीज़ आपको आदत में आ जाएगी कि आप 21 दिन तक वो नहीं करेंगे तो 21 दिन के बाद आपको वो आदत बन जाएगी। फिर मैं बात दूसरी बात करूँ तो आप क्या कीजिए सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए या देखिए जो फिटनेस के बारे में बताते हो, अच्छे खाने के बारे में बताते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई फास्ट फूड ही बना रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी खाना भी बना रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं की इस खाने से क्या-क्या फायदा हैं।
हाँ। ठीक है।
फिर अगर मैं बात करूँ कि आप जिम नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, व्यायाम कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती हैं कि अगर आप थोड़ी देर वॉक भी कर लें, अगर सुबह-सुबह तो आपका माइंड और बॉडी दोनों बै अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं। जैसे कि आप अगर बात करें मानसिक संतुलन की, उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक जो स्थिति है वो भी शांत हो जाएगी और आप अपने आप पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि जब क्रेविंग्स होती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं कि हम अपने मानसिक तौर पर एक अपने आप को संभाल नहीं पाते। और कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ जाइए, मैं दोस्तों के साथ जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि क्रेविंग्स हो रही है ना, तो आप वो बर्गर लीजिए, उसमें से एक छोटा-सा टुकड़ा खाइए, ताकि आपके मन की जो क्रेविंग है वो भी शांत हो जाए और वो बर्गर भी आप पूरा न खाएँ। इससे क्या होगा आप अपने आप पर काबू कर पाएँगे और अपनी चीज़ों को समझ करके अपने शरीर को संभाल पाएँगे। जैसा आपने बताया कि आपकी गट हेल्थ खराब हो रही है। आपको डॉक्टर ने सारी चीजें बता दी हैं, तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको उस चीज़ के बारे में पता है और आप जानते हैं चीजें खाने से आपका शरीर खराब हो रहा है। तो अब आपको करना ये है कि खुद पर काबू पाना है, यानी कि आप सीधा-सीधा ध्यान रखिए। हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि अ, आपको किसी तरह कि क्रेविंग हो रही है, बर्गर खाने की तो आप कोशिश कीजिए कि वो चीज़ आप घर में बनाएँ। मैदे की ब्रेड को हटाकर, आटे के ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपको एक अपने जीवन में ना एक ऊर्जा महसूस होगी। क्योंकि क्या होता है जो अप आप देखते होंगे, जो जैसा खाना खाता है वो वैसा ही हो जाता है। तो अगर बात करें हम पुराणों की तो वहाँ पर ऋषि-मुनि कंद-मूल खाते थे। उनका स्वभाव कैसा शांत होता था। और जो राक्षस थे वो ऐसा मांस-मदिरा खाते थे तो उनका स्वभाव तामसिक हो जाता है। वैसे ही आज के समय में, ये जो फास्ट फूड हैं ये हमारे शरीर को खराब कर रही हैं। तो उसकी वजह से हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने शरीर को बचाने के लिए इन सब चीज़ पर एक अ, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते तो थोड़ा-थोड़ा खाइए ताकि आपका शरीर बेहतर हो सकेगा। मैं बस आशा करता हूँ कि मेरी जो अ, आपको राय है वो क आपके काम आए।
ठीक है। हाँ। जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है अब आपसे बात करके। तो अ, बात करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।
जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। खुशी है आप म आप मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद।